Ừ, nhưng mà mình đang, ơ, muốn hỏi bạn á là cái lần đầu khi mà bạn làm mà bạn <chuckles> thấy dở luôn á. Mà lúc đó là mới lớp 6 thôi, mà còn phải và được ghi vào điểm thi nữa là bạn có căng thẳng lắm hông?
Ừm. Ừm, trời ơi, mình cũng, ơ, run lắm á chứ, cái lúc đầu á mà mình làm á là mình cũng, ơ, <laughs> mình cũng đọc kỹ lắm nha. Mình cũng đọc kỹ là, ừ, bao nhiêu gam đường, bao nhiêu gam nước mắm, bao nhiêu gam ừ, đúng rồi, rồi chanh nữa. <chuckles> Trời, nhiều khi, ờ, mình tự c mình cũng tự mua hết á. Rồi nhiều mình đâu đâu có biết đi chợ đâu, cho nên là mình cũng qua cái tập hóa gần nhà mình á, xong rồi mua đại về làm thử coi như thế nào chứ mà cứ đọc hoài là hổng được đâu. Mình bị căng thẳng á, nguyên cái trưa đó là mình <laughs> làm cái món gỏi thôi mà mình phải mất 4 tiếng đồng hồ á.
Ừ. Ừm, gam muối này kia. Lỡ tay bỏ nhiều quá. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Thực hành, đúng rồi. Tính ra là bạn đang làm một cái món khai vị, mà bạn căng thẳng còn hơn là bạn nấu <chuckles> nguyên cái bữa mà Omasake luôn, đúng không bạn, thiệt ra cũng căng thẳng ghê á. Nhưng mà từ từ lúc nào, ừm, từ lúc nào thì bạn quyết định là bạn sẽ nhờ cái, ơ, quyền trợ giúp từ người thân ấy? <laughs>
Ừm. <laughs> <laughs> Nên mình mình nào giờ chưa có biết nấu. Ừm, tại vì, à, cái lúc đó mình h cảm giác là mình ăn mà nó còn không hợp khẩu vị của mình này, thì mình nghĩ là, ừ, "Toi, toi rồi, cái chuyến này là coi như chắc điểm á thấp thôi." Cho nên là phải cầu cứu mẹ mình là điều giúp mình điều chỉnh hơn chứ mà để cho cô thử cái món này chắc được có 5, 6 điểm quá. <laughs>
À, người nấu còn ăn hổng nổi, đúng không? <laughs> Xa rồi, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Wow, vậy là lúc mà, gọi là, bếp chính vô thử thì bếp chính có chê hông? <laughs>
<laughs> Có chứ, mẹ mình cũng nói là sao mà nó nhạt quá, hổng có nghe cái vị gì hết. <laughs> Thì <laughs> thì mình cũng thấy á, ừ, đúng thiệt chứ đâu có cãi được đâu. <laughs>
Rồi, "mày phải con tao hông?" <laughs> Ừm. Ừm, vậy thì, à, lúc đó là không biết là hai mẹ con á đã làm những cái quy trình như thế nào để mà có thể là, gọi là, làm lại từ đầu, thử nghiệm lại hết, những cái bước nó như thế nào bạn hen? Có phải là bắt đầu lại từ cái khúc mà mua đồ không, tại lúc đó bạn cũng lỡ làm rồi?

Ừm, mình nghĩ á là, ờ, cái khúc nêm nếm là nó rất là quan trọng và nó tạo nên cái vị món ăn mà. Ờ, thì, ừm, mình nghĩ á là nên ai cũng nên thử nghiệm lần đầu, lần đầu không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba. Cứ như vậy mà điều chỉnh theo cái khẩu vị mà cái lần trước không hợp á, ví dụ như bị ngọt quá nè hay là bị mặn quá, điều chỉnh lại rồi nêm nếm từ từ thôi chứ đừng có nêm nếm một lần luôn. Ừm, nó cũng hơi khó đó.
Ừm, ừm. À, ô kê. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, rồi đừng có gấp, đúng hông? Ừm, ừm. Hợp lý nha. Ừm, vậy trong những cái lần mà thử nghiệm món mới như vậy nè, cho mình hỏi là ngoại trừ là mẹ của bạn đi, thì bạn có những cái nguồn nào khác uy tín hay bạn tham khảo cái công thức hông?
Ừm. Ờ, nguồn khác uy tín á hả? Là mình có theo dõi, a, một số người nấu ăn ngon ở trên ở mạng xã hội nè, như TikTok nè hoặc YouTube nè, tại vì 2 cái nền tảng đó là nó cung cấp, ơ, video cũng dài đủ để mình xem hướng dẫn chi tiết nè. Là, à, thường á những những cái bạn mà nấu ăn ngon vậy á có để cái công thức trên màn hình nha, cho nên là mình
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. À, chụp màn hình lại liền, đúng hông? Thấy chuyện bất bình nhanh trí chụp màn hình. <laughs> Rất là hay luôn! Ừm.
Ừ. <laughs> Kiểu như, nó dễ á, nó nó có sẵn luôn rồi xong rồi mình chỉ, ơ, nhìn theo mình làm làm thôi. Ờ, mà nhiều khi á nếu mà cái khẩu vị của cái người chỉ hướng dẫn đó đó mà nó hơi bị ngọt quá hay là bị mặn quá thì mình cứ, ơ, lần sau điều chỉnh theo cái khẩu vị của bản thân mình là được nè.
Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, hợp lý nha. Mà có bao giờ bạn làm theo mấy cái công thức trên mạng mà nó bị thất bại hông bạn? Kiểu là, công thức chỉ một đằng xong cái, ơ, ra kết quả thực tế một nẻo á.
Ừm, mình có nha. Ờ, thiệt ra thì hông có phải là do công thức một đằng một nẻo đâu mà do mình đọc không kỹ. <laughs>
Món gì ta? <laughs> Ồ! Thì ra là vậy, lỗi chủ quan, ừm. Bạn có nhớ lần đó là món gì hông? Ừm.
Đúng rồi, mình nhớ mình nhớ có một lần là mình làm, ờ, ừm, món, ơ, trứng nướng nha, trứng hột gà nướng đó, mà mình bị ờ, mình bị ám ảnh tới bây giờ mà mình không thể làm lại cái món đó được.
À, hột gà nướng luôn? Ừm, món này ngon nha! <laughs> Ôi, sao vậy? Sao vậy? Sao sao nó lại bị sai? Nó sai ở khâu nào ta?

Ừm, à, thì thì thiệt ra á cái, a, lần mà thử nghiệm mà khiến mình nhớ nhất trong đời mình luôn đó nha, đó là năm lớp 6. Ơ, khi đó là mình mới vừa lên cấp 2 luôn thì cũng, ơ, quen biết được, ờ, mấy mấy cái bạn á thân với mình nè. Rồi xong rồi, à, ừm, học môn công nghệ đó thì cô giáo á, có dạy cái món là gỏi, ưm, rau muống, gỏi rau muống, ừm.
Ừm, ừm. Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ồ! Nghe nghe cũng, a, lành mạnh đấy, gỏi rau muống. Rồi, nghe ấn tượng à nha!
Đúng rồi, kiểu như là, ừm, cô kêu là học trong sách nè, rồi cô cũng có giảng giảng thêm một chút nữa, để mà để mà mỗi nhóm á sẽ làm cái món đó, ờ, nếu mà để cho cô chấm điểm nè, chấm điểm cho cái, a, giữa học kỳ á. Thì <chuckles> ừ.
Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. À, nói chung cũng quan trọng ha, cũng là ghi vô, a, ghi ghi vô học bạ đó. <laughs> OK.
Thì thì thì thì thiệt ra cái điểm đó cũng quan trọng chứ, nó ảnh hưởng đến điểm trung bình cuối kỳ mà. Ừ, thì xong rồi sau đó là mình, à, được đại diện để làm cái món đó nha. Thì, ờ, mới ban đầu á thì mình cũng, a, xem trong sách thôi, ờ, mình cũng về nhà mình làm thử, nhưng mà mình ăn hổng ngon nghen. Tại vì mình, kiểu như, <chuckles> mình thử mình hay cái kiểu là, à, học theo lý thuyết á, người ta chỉ sao thì mình sẽ làm như vậy. Ừm, là ăn hổng ngon, cho nên mình sau cái lần đó mình mới, a, hỏi mẹ mình lại, ờ, điều chỉnh một tí cho nó ngon hơn á.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Wow! Ừm, ừm. Ủa, vậy hả? Ừm. Ờ, lý thuyết quá. Ừm, ừm. Ừm, tiếc nhỉ? Ừm. À, mình hiểu rồi. Tức là do là lý lý thuyết mà trên trường giảng dạy và, gọi là, trong trong sách nhiều khi là có giấu cái bí kíp gì mà hông có biết được, cho nên là bạn cũng bị thất bại, đúng hông? Nhưng mà mình muốn hỏi là cái lần đầu tiên ờ, cái lần đầu tiên bạn làm thì bạn thấy cái hương vị nó đang chưa có được ổn ở chỗ nào á, hay là màu sắc, hương vị hay là do cách trình bày làm sao?
Ừm. <laughs> Ừ, với lại nó không hợp khẩu vị khẩu vị mình á. Ừm.

À, cái khâu là mình nhớ là, ờ, ở cái phần mà nêm trứng á là người ta sẽ cho ít nước mắm thôi, hoặc là người ta cho, ờ, muối tiêu chẳng hạn. Còn mình á thì cái đợt đó mình mình hình như là mình bị cái gì á, mình không có đọc kỹ, <chuckles> mình lại bỏ nhiều nước mắm quá, xong rồi ờ, cái trứng nè với nước mắm mà nhiều quá trời ơi, nó bị thúi, rồi ha cái mùi nó kinh thiên động địa luôn.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Nêm với tiêu. Á! Ồ! Ôi, ừm, trời ơi! Kinh thiên động địa nha, cái trứng thúi thôi đã kinh thiên động địa rồi, này trứng thối kèm nước mắm thôi đúng là combo luôn á. Sợ nha, sợ nha.
<chuckles> Ừ. Chính xác luôn, xong rồi á, khi mà
Ừm, ừm.
Mình khi mà mình để lên mình nướng á, xong rồi cái trứng á nó nở ra nha bạn, nó nở ra kinh khủng lắm đúng rồi đó, tầy quầy luôn đó. Trời ơi, cái xong rồi cái mùi nó bóc khắp nhà mình luôn, kinh lắm!
Ừ. Ôi, tầy quầy, đúng hông? <laughs> Eo ôi, bữa đó là có bị la hông vậy? Có có có có bị người nhà phản đối hông? <laughs>
À, bữa đó thì hổng có bị la nha, nhưng mà sau cái lần đó thì nhà mình cũng ám ảnh với cái món đó luôn. <chuckles> Cái mùi á, tại vì cái mùi nó cứ, ờ, thoang thoảng, thoang thoảng nó hổng có hết được.
Ờ, OK, OK. Ừ. Ừm, ừm. Mình hiểu, cái cái mùi mà trứng nó bị hư là cái mùi mà, gọi là, cũng nhất nhì với cái mùi đậu hú thúi rồi đó. Eo ôi, nghĩ nghĩ thôi là đã thấy nó thoang thoảng, nó thum thủng rồi. <laughs>
Ừm, ừm, đúng rồi. <chuckles> Mà quan trọng á là cái lần đó là mình làm đến, ờ, mười mười mấy trứng á, nó nó nhiều lắm. Ừ, cho nên là cái mùi nó không có bớt đi được, ờ, là mình còn <chuckles> rồi xong á, sau đó ăn á, cảm giác như là nó kỳ cục lắm bạn, <chuckles> nó bị mặn mặn, mà nó thum thủm á. Trời ơi, mình bị ám ảnh tới giờ luôn á.
Trời ơi, cũng nhiều nha, cả vỉ luôn á, ừm. Wow! <laughs> Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ui da, căng nha. Vậy sau cái lần đó bạn có rút được cái kinh nghiệm gì khi mà đọc công thức nấu ăn trên mạng và thử nghiệm món mới hông?